Ouais, c'est ça, ça faisait à peu près, heu, 8 jours, heu et heu, on est partis en avion. Donc du coup, 1re fois en avion, heu, donc du coup, au début, j'avais peur. Je t'avoue que, par contre, j'avais très peur, mais j'arrivais toujours pas à réaliser. En fait, si tu veux, c'était étrange. C'était tellement gentil de sa part, mais vraiment, en fait, c'est je la remercie encore et j'essaie, heu, tu vois, j'essaie de mon mieux, je lui ai offert, heu, par exemple, là, il y a pas longtemps, heu, un un un petit, heu, une tiny house, je sais pas si tu connais, un petit peu, c'était dans un petit, heu, dans un super décor en
OK. Ah, bah, oui. Mmh. Mmh mh. Oui, c'est heu, en un petit peu, heu, entre, heu, une mobil-home et et peut-être, heu, quelque chose un petit peu plus type roulotte. C'est en bois, il me semble, c'est ça?
Exactement, ouais, c'est ça, c'est, heu, le c'est vraiment tout petit et on était tu sais, je l'avais pris en mor en Auvergne mais voilà, je lui ai dit: «C'est c'est ça sera à mon niveau» parce que moi, je suis pas, heu, aussi organisé qu'elle et heu, bah, forcément, j'ai pas les mêmes, heu, moyens vu que je suis en al j'étais en en alternance. Mais du coup, franchement, le fait de de de lui offrir ça et et que même un simple truc pour elle, tu vois, enfin, ça, c'est c'est c'est en en limite, en 1 heure, elle, elle peut organiser tout ça. Moi, ça m'a pris, tu vois, il y a heu, 2 semaines. Donc heu, tu vois, heu, ce petit sourire de remerciement et cetera exactement, voilà, c'est pas instinctif et donc du coup, pour, heu, pour, hem, pour revenir sur ce ce voyage en Italie, je te dis, jusqu'à ce que je je monte dans l'avion, j'y croyais pas
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ah, beh, oui, c'était pas instinctif, oui. Ouais. Mmh. D'accord. <chuckles>
et en plus, je me souviens d'un moment, c'est que son petit rire en coin, c et c'est et en plus, elle me l'a dit, elle a dit: «Écoute, heu, j rien que de te voir, un peu», j'é j'étais j'avoue parce que j'avoue, voilà, pour te dire la vérité, j'étais un petit peu surexcité, quand même. Heu, 1re fois que je prends l'avion, 1re fois que je sors de France! Voilà, hein, c'était la 1re fois que je sors de la France. Donc heu, forcément, tu as une toujours cette petite excitation.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh, mmh. Ouais. Oui, c'était pas rien. <chuckles> Mmh.
Exactement.
Oui et du coup, à ce moment-là, j'imagine qu'elle, heu, ce qui t'a fait l le plus plaisir aussi, c'est peut-être qu'elle avait autant de plaisir à à t'offrir ce voyage et à te voir le découvrir que, heu, de le faire, heu, avec toi et de te l'offrir, quoi.